بُصّي بصراحة، أنا عندي دلوقتي عادة كده آمم، حاسة إن هي خلاص بدأت تأثر على حياتي بالسلب، وبدأت كمان تبقى بتتسبب لي في مشاكل كتير أوي مع ناس كتير، آآ، أنا دايمًا عندي انفعال في الرد بطريقة مش طبيعية، يعني لو حد مثلًا قال لي حاجة لازم أنفعل جدًا وارد بسرعة، آآ، لو مثلًا ممكن كم كمان باكون بافهم الكلام غلط، ممكن يكون نية اللي قدامي عادي بيتكلم في حاجة، بس أنا بس ممكن تبقى دماغي راحت لحاجة تانية، فابدأ أرد بال بالحاجة اللي راحت فيها دماغي دي، فهو بالنسبة له يبقى مش فاهم أنا ليه باتكلم كده، هو مش قصده، ففي ناس بقى بتزعل، وفي ناس بتتقمص، في ناس كمان بتبدأ تبقى بتقول لي أنتِ ليه بتردي كده، أو إيه اللي حصل لكُلّ ده؟ فبصراحة باحط نَفسي كده في مواقف محرجة كتير أوي. فكنت عايزة أتكلم معاكِ في الموضوع ده كده علشان لو في أي نصايح تقدري تقدميها لي أكون متشكرة ليكِ أوي.
أكيد طبعًا، يعني هو موضوع إنِك تبقي متسرعة في رد فعلِك من غير ما تفكري، أو تسمعي الموضوع كامل على بعضه، آآ، يعني في بعض الأوقات بيبقى عندِك حق، يعني في في بعض المواقف اللي ممكن تكون واقعها عليكِ قوي أوي، فبيخليكِ تردي بسرعة من غير ما تفكري، و وكونِك إنِك ده بيضايقِك فطبيعي إنه يضايقِك، لأن لمّا بتفكري في الموضوع بعد ما يحصل بتلاقي له أبعاد مختلفة عن اللي كان ليها صدى جواكِ داخليًا، وأنتِ بتسمعي في الأول، فأكيد لمّا بتتأكدي من الصدى ده وتشوفي رد فعلِك بينتابِك إحساس اللي هو: ليه أنا اتصرفت كده، وأنا اتسرعت أوي كده ليه؟ كان ممكن آخد وقت شويّة. فالمشاعر اللي أنتِ بتعيشيها ما بين دي وما بين دي، الاتنين طبيعيين جدًا، وعايزة أقول لِك إن بعض الأوقات أنتِ كمان معاكِ حق في اللي أنتِ بتعمليه، حتّى المشاعر ال اللوم والعتاب على نَفسِك طبيعي ومعاكِ حق، تلومي على نَفسِك فيها، بس خليني أفهم بقى منكِ أكتر
اهم. اهم. اهم.
أنتِ إمتى بدأتِ تلاحظي إن رد فعلِك يبقى متسرع وما بتاخديش وقتِك في التفكير قبل ما تردي؟ هل ده معاكِ من زمان، والّا بادئ جديد يحصل معاكِ ولاحظتيه؟
آآ، بُصّي بصراحة، أنا حاسّة إن الموضوع ليه دعوة أكتر بضغط الشغل، أنا مثلًا بقى لي تقريبًا 4 أو 5 شهور عندي ضغط في الشغل كتير أوي، ودايمًا باحس إن أنا مُخّي ودماغي آآ، دايمًا مع الشغل، ودايمًا إن أنا بافكّر في حاجات حتّى وأنا في الأوقات العاديّة، حتّى لو أنا في البيت، حتّى لو أنا خارجة مع صحابي، ف فدايمًا باحس إن أنا على طول بافكّر، بابقى قاعدة معاهم، بابقى سامعة هُم بيقولوا إيه، وباتناقش وكُلّ حاجة، بس يعني دايمًا في الbackground كده بتاعة دماغي إن في على طول بالضبط، يعني أنا حاسّة إن الموضوع فعلًا هو بدأ معايا من الوقت ده، يعني عايزة أقول لِك إن أنا مثلًا كنت خارجة مع خطيبي من كام يوم كده، فأول ما جه لتحت البيت ونزلت له، لقيته بيبص لي أوي كده وبيقول لي: "شكلِك غريب النهارده"، فرُحت ب رُحت مزعقة جدًا، قُلت له: "هو إيه اللي غريب؟ يعني إيه غريب! وأنت أصلًا بتقول لي كده ليه؟" فلقيته بيقول لي: "أنتِ ليه بتعملي كده؟ أنا أقصد إن شكلِك غير المعتاد بتاع كُلّ يوم، وأنا نيّتي كويسة، أنا قصدي إن أنتِ شكلِك حلو في حاجة غريبة يعني"، فطبعًا اتكسفت جدًا، وحسّيت اللي هو أنا ليه عملت كده، و وليه هاجمته بالشكل ده؟ فأنا بابقى سامعة الكلام، بس ما اعرفش ليه دماغي بتبقى بتفسره بحاجة تانية، آآ، يعني فهو ده اللي بيسبب لي ال المشكلة دي يعني.
آه فهمتِك. دماغِك شغالة في حتّة تانية. آه. أيوه. أكيد طبعًا. آه، فهمت منِك إنِك بتتعرضي بقى لِك كام شهر لضغط في الشغل كبير، ويمكن تأثير الضغط دَوّة على نفسيتِك خلّاكِ مش مستحملة كلمة من حد ممكن يكون ليها معنيين، يعني لو الكلمة بتحمل أكتر من معنى أنتِ على طول عقلِك من كتر الضغط اللي هو عايشه بيترجمها على المعنى السلبي، أو ممكن تبقى مقتحمة شويّة فتردّي بعنف، و وده ناتج عن الضغط اللي أنتِ اتعرضتِ له الفترة اللي فاتت في شغلِك، أنتِ بتقولي بتبقي قاعدة في وسط الناس ومندمجة في وهُم بيتكلموا وبتردي عليهم وأنتِ دماغِك في حتة تانية ومض مشغولة بالضغوط اللي عندِك في الشغل.
اهم. بالضبط. اهم. اهم.
فده ممكن يكون سبب من الأسباب اللي خلّاكِ الفترة الأخيرة آآ، نفسيًا مضطرب الموضوع معاكِ شويّة ومخليكِ سريعة جدًا وعنيفة في ردِك، ومن حقِك طبعًا تلومي كمان لمّا يت يتوضح لِك من الشخص اللي قدامِك، زي خطيبِك كده، أنتِ ليه فهمتيني غلط، يعني ليه ما فهمتنيش صح، ليه ما خدتيهاش بسك بشكل أفضل من كده، ليه ليه اتضايقتي. فطبعًا اللوم ده في حد ذاته ممكن يوجعِك ويألمِك ويخلّيكِ تلومي كمان على نَفسِك وتندمي على رد فعلِك السريع.
بالضبط. أيوه. اهم. طبعًا.
فطيب، يعني قولي لي، العادات دي بدأت تظهر معاكِ أو ردود فعلِك السريعة هل مع خطيبِك أو مع صحابِك بس وبتعرفي تعملي كنترول مع ناس تانية، والّا شايفة إنها بقِت مع كُلّ حد ممكن يديكِ جملة أنتِ مش قادرة تفهميها صح وممكن تفهميها بطريقة سلبية؟
اهم، لأ، بصراحة يعني مع كُلّ الناس، يعني حاسَّة إنّ الموضوع آآ بدأ ييجي في كُلّ مجالات حياتي، إذا كان خطيبي صُحابي آآ أهلي، النّاس أصلاً اللّي في الشُّغل طبعًا باحِسّ إن أنا أصلًا بابقى Stressed جدًا كده، و ومش طايقة حدّ يكلِّمني، وبعدين يعني عايزة أقول لِك حاجة كمان ممكن أكُون برضه باعملها، يعني الTone بتاعة ردِّي كمان، يعني لو ردّي مش هيبقى هجومي، بس الTone وأنا ب باستفهم بتبقى بجد عنيفة، يعني مثلًا ممكن حد يقول لي حاجة آه، أقوم أقول له يعني إيه الكلام اللّي أنت بتقوله ده! بصوت عالي كده، وبصوت زِعيق، <tsk> يعني حتى مش بابقى باستفهٍم بالرّاحة، فأنا حاسّة إن خلاص يعني الموضوع بدأ يبقى آآ آآ حاكم حياتي كُلّها يعني بشكل كبير.
أ قوية امم. آه. آه، فَهمتِك، يعني فَهمتِك أكتر طب قولي لي حاولتِ تاخدي أي طُرق، أو تجرّبي أي حاجة تهدّيكِ أو تغيّر من ال الضغط اللّي عندِك أو من طريقة ردِّك؟
آمم، لأ بصراحة يعني ما حاولتش خالص، هي الحاجة الوحيدة اللي أنا آآ شايفاها حاجة إيجابية أنا عملتها إني أصلًا خلاص أُدرِكت الموضوع، يعني أُدرِكت إن أنا ردي جامد كده، لأن أنا كنت الأول باتعامل مع الموضوع إن هو عادي اللي هو باستغرب الناس اللي هو، باقول لهم أنا باتكلم عادي. ف أصلًا كوني إن أنا وصلت للحظة الإدراك بتاعة إن أنا آه عندي مشكلة في ردي وبانفعل بسرعة ومش باعرف أكون يعني في مرونة شوية كده في المحادثة، كون إن أنا فهمت الحتة دي فحسيت إن أنا خلاص يعني جالي الوعي والإدراك بتاعها بس خلاص لازم أكون باحلها بقى، بس ما عملتش حاجة على أرض الواقع برضه بصراحة.
طيب يعني كويس إنِك وصلتِ لنقطة الإدراك، ومُتفهمة جدًا إن في مشكلة والمشكلة دي محتاجة تتحل، يمكن ده أول خط من الخطوات اللي ممكن تمشي عليها تساعدِك آآ إنِك تحِلي الموضوع إنِك مُتعرَفَة أصلًا ومُعتَرِفَة داخليًا إن في مشكلة مُعيّنة هي محتاجة تتغير. فخلّيني أقول لِك يعني أول حاجة لاحظتها فيكِ إنِك بتتعرضي لضغط ك جامد جدًا في شغلِك، فقد يكون آآ نقطة إنِك تاخدي جلسات تفريغ ال ال الضغوط النفسية اللي جواكِ ممكن تكون مناسبة ليكِ جدًا. يعني إيه جلسات تفريغ ال الضغوط؟ يعني تعملي جلسة مع حد قريب منِك جدًا، صديقة، أُخت، صحاب، لو أنتم جروب حتى كمان 3، 4 بنات في وِد ما بينكم وفي صحوبية جامدة، اقعدوا مع بعض وابدئي اتكلمي، أنتِ هتفرغي اللي عندِك وتتكلمي عن المشاكل اللي عندِك في الشغل والضغوطات اللي بتمارسيها والتانية هتتكلم عن حاجة تانية والتالتة هتتكلم عن حاجة تالتة، فتطلعوا أنتم ال3 من الجلسة، أنتِ حاسة نفسيًا إن في طاقة ضغط طلعِت. فقادرة تتنفسي صح.
اهم. اهم. اهم.
آآ لو حاسة إن ده مناسب معاكِ ابدئي بيه، وغير كده بعد ما تخلصيه تلحقيه بقى بتعملي إيه، لمّا تكوني قاعدة بتسمعي حد بيتكلم قصادِك وحسيتِ إن الكلام بدأ يدخل دماغِك بطريقة سلبية، ابدئي عد على طول في سرِّك. عِدّي في سرِّك من 1 ل10.
أيوه. إمم.
وما ترُديش غير بعد ما تتمي العَد كامل.
اهم.
وقتها أنتِ نفسيًا هتهدي، وعارفة كمان لو اتبعتِ العَد ده بشهيق وزفير، هيساعدِك كتير أوي. في سرِّك من غير ما حد يحس من اللي حواليكِ خالص.
اهم.
ده هيخلّيكِ تسمعي الكلام على بعضه، يخلّيكِ تهدي وفي نفس الوقت يكون الرد اتكوِّن في دماغِك عشان تعرفي ترُدي صح. إيه رأيِك؟
حلو. اهم. بصراحة يعني الفكرتين حلوين جدًا جدًا، إذا كنت أبقى لازم أبقى باخرَّج الضغط اللي جوايا ده مع حد يبقى كمان فاهمني وقريب منّي، فبرضه بصراحة دي حاجة حلوة أوي عشان فعلًا أنا حاسة إن كل حاجة كده مكتومة جوايا وحاسة إن دايمًا دماغي مشغولة بال بالضغط بتاع الشغل، فإني أكون باحكي حاجة أو باخرَّج الضغط ده مأثر عليَّ إزاي، أكيد هتبقى بتفيدني وأكيد هتبقى بتخرَّج شوية من المشاعر المضغوطة دي. آمم، فبصراحة يعني آه ده حل حلو أوي، والفكرة التانية كمان بتاعة إن أنا أكون آآ باعمل شهيق وزفير مع إن يكون باعِدّ، لو لقيت إن حاجة كده بت بتtrigger حاجة عندي أو بدأت أكون ممكن أنفعل شوية أو الكلام مش عاجبني بشكل كبير ممكن أبقى فعلًا بابقى باهدا كده من جوايا وأعِدّ ومع شوية نَفَس كده ممكن الكلام يبقى جوّ م يعني الصيغة بتاعته بتبقى بتتغير، أكون أنا شايفاه بشكل وهو يطلع بشكل، آآ حتى كمان أبقى حتى لو حاجة ضايقتني أبقى الموضوع أبقى بانظم بس ردي، ما بارُدش بإنفعال كبير. بصراحة يعني فعلًا هما الفكرتين أحلى من بعض بصراحة.
أكيد طبعًا. بالضبط. جميل جدًا إن هُم عجبوكِ، جربي فيهم آآ، أو لو حاولتِ تعمليهم الاتنين مع بعض هيفرقوا كتير جدًا، أول حاجة الضغوط اللي بتبقى ضاغطة على الإنسان، ساعات بتخليه يتصرف تصرفات هو نَفسه مش راضي عنها، فكونِك تطلّعي الضغوط دي أول بأول واستمري عليها باستمرار، عارفة حتّى لو اتعلمتِ إنِك ت توقّفي وتتنفسي كويس أوي قبل ما تتناقشي مع حد أو قبل ما تردي مع حد، و وكانت الأمور معاكِ تمام، خليكِ يعني نصيحة مِنّي، خليكِ مستمرة دايمًا على الجلسات مع الناس القريّبة ليكِ عشان تفرّغي ضغوطِك أول بأول.
اهم. اهم، بصراحة يعني أنا هاعمل كده وهاعمل بالأفكار بتاعتِك، أنا بصراحة اتبسطت جدًا جدًا إني اتكلمت معاكِ، حاساكِ رتبتِ لي أفكاري كده واديتيني أفكار كمان تبقى بتساعدني إني أكون بَحِد شوية من ال الرد فعلي السريع وال والمنفعل ده، أنا متشكرة جدًا جدًا ليكِ، أكيد هاعمل بالأفكار بتاعتِك وارجع أقول لِك حصل إيه، شكرًا جدًا.
عفوًا على إيه، أنا معاكِ أي وقت.